Örnek veriyorum yoksa bu durumun sende yarattığı stresi aşarken mi?
Hı hı. Ya, aslında karar alma aşamasında büyük bir sıkıntı var gerçekten de, eee, çünkü verdiğim kararları artık daha yalnız ver veriyorum, fikir alışverişinin daha az olduğu bir döneme girdim diyebilirim. Eee, okul zamanında ve etrafımda birçok fikir danışabileceğim, emm, meslektaşım olacak kişiler vardı çevremde ya da, işte, öğretmenlerimiz, eee, ders veren kişiler veya asistanlar yardımcı olabiliyorlardı bu soruları aydınlatmakta ve karar alırken hep, işte, bilgili kişiler etrafımızdaydı. Şimdi, yani, okulun bitmesiyle doğal olarak bu bilgi alışverişi de azalmış gibi hissediyorum ve karar almakta büyük, ııı, sıkıntı yaşıyorum. Ya, kendime güvenimin tam oturtabildiğimi hissetmiyorum açıkçası karar verirken. Acaba yanlış bir karar mı veriyorum? Çok mu riskli hareket ediyorum yoksa aslında risk almam gereken bir yerdeyim, hani, bu riski almaktan mı korkuyorum, onun kararını vermek bile zor olabiliyor gerçekten. Hani, yaptığım şey riskli mi yoksa aslında olması gereken mi, bu tarz şeyler. Eee, tabii bu bir stres yaratıyor, eee, ve motivasyonumu aşağı çekiyor genel olarak.
Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Anladım. Hı hı, tabii ki. Bu gerçekten çok normal ve anlaşılabilir bir durum. Peki, eee, hiç şu ana kadar kimlerden, eee, veya nelerden destek almaya çalıştın mı?
Ya, genellikle, eee, hep okuldan örnek vermiş oldum ama, hani, b çevremin büyük bir kısmını okul oluşturuyordu mezun olmadan önce. Eee, genelde, böyle, işte, değişik fikirleri olan arkadaşlarımın, eee, arkadaşlarıma danıştığım zamanlarım oluyordu, hani, böyle, girişimcilikle alakalı fikirleri olan kişilere danıştığım. Bir de bazı hocalarımız, hani, geleneksel sistemlerden daha farklı ilerliyorlardı. Birkaç hocayla öyle fikirlerimi paylaştığım bir alanım oldu. Eee, ya, onlar çok desteklediler aslında. Hani, evet, hani, birçok arkadaşınız mezun olduktan sonra benzer işleri yapıyorlar ama bizim yeniliklere de ihtiyacımız var şeklinde, böyle, eee, güven arttırıcı, destek verici konuşmalar da yapıyorlar, yaptılar. Hatta o dönemde, işte, hazırlık aşamasına girdim ben. Bir hocamız bayağı bir yardımcı olmuştu. İşte, CV hazırlanması, nasıl, eee, bir şeyler yapı yapabilirsin, hangi deneyimini nasıl sunabilirsin, o konuda bile gerçekten yalnız olduğunda karar vermek zor olabiliyor. Onların yardımıyla, işte, rahatlamıştım o dönemde ama şu anda kendi kararlarımla hareket etmem gereken bir döneme girdim ama, eee, birazcık orada bocalıyorum.
Tabii. Tabii. Anladım. Tabii ki. Hı hı anladım. Peki şu an kendi kararlarında hareket ederken hiç destek almayı denedin mi?